Sim, a necessidade de agradar, né, e de, dar um coisa que a pessoa realmente goste. E eu percebi que você conhece muito bem ele, você sabe as coisas que ele gosta, né, é uma questão as vezes de de acertar, eh, mas que também as vezes é difícil porque a outra personalidade vai ter essa necessidade de olhar outras coisas. Uma eu vou te dar uma dica assim, que de repente você vê se é válida ou não. Eh. Você ir com a pessoa junto né na loja, eh, mas sem falar, né, que vai dar algum presente nem nada, e ver o que que ela s por qual objeto ou por qual presente ela se encanta, de repente até um tênis ou alguma, alguma alguma coisas coisa pra música, né, guitarra, que você comentou que ele gosta, isso ah, bateria desculpa, <chuckles> e e você perceber assim quando que ele gosta daquele objeto, né, e depois você vai lá e faz essa compra, entrega como se fosse uma surpresa, acaba sendo uma surpresa, mas ele já viu, né.
Exato. Sei. Me fala. Bateria. Imagina. Ah, é legal isso, que você tá sugerindo que eu observe, né.
Isso, uhum.
Eu posso até falar na hora, ai não, não gostei não compra, eh, e depois eu vou lá e compro.
Isso. Perfeito, isso mesmo. É uma dica, né, outra dica, hã, não pode, pode concluir.
Ah, isso é interessante, é porque. Pode falar. Não não, pode falar pode falar, me dá outra dica que eu tô interessada.
Eh, outra dica que eu te daria, mas aí, eu não sei se te satisfari eh, te te deixaria contente, porque o vale presente, né, é uma opção, mas você não estaria escolhendo algo pra ele, né, você estaria dando um vale, como se fosse, né, um um pronto um um valor específico, pra ele comprar objeto que ele quer, é uma opção também, apesar de que ela te tira um pouco a sensação, né, da de de presentear e de ver a reação da pessoa quando recebe, né, o presente.